Sim. Eu acho que teve muito isso, se for fazer uma análise, assim, eh, todas as pessoas eu fui conhecendo, essa, dessas 2 me trouxeram outra, que me trouxeram outra. E recentemente até eu eu estava sozinha numa cidade e conheci um cara muito legal que virou meu amigo pelo inverno passado e a saída ele simplesmente apareceu e saiu da da minha vida. E, antes de sair, ele me indicou eu estava sem ter onde morar; ele me indicou o apartamento que é dessa cidade onde eu estou agora. Eu só estou aqui porque ele achou esse anúncio, que é muito no
Uhum. Uhum. Sim. <laughs> Bom, é porque você estava aberta para uma coisa diferente também, porque você poderia ter dito não, né? Mas eu acho que, às vezes, aparecem umas pessoas na nossa vida, quase, assim, como se fosse um jogo de RPG? Aí aparece um mago e fala: "Você tem direito a conhecer tal coisa. Você quer ir pela direita ou pela esquerda?" E aí você escolhe, entendeu? Porque você podia ter falado: "Ah, não muito longe, né, mas obrigada, valeu amigo, mas não". Mas você foi e aí, você arriscou, e aí você ganhou uma vida nova de presente de uma forma ou de outra, né.
É Uhum. É. <laughs> Sim, sim. Exatamente, sim. É, pode crer. Eu ganhei uma nova temporada Netflix, completamente. Essa é g putz! Gente, assim, os roteiristas estão de parabéns, porque, assim, eles me tiraram de uma cidade e me colocaram <chuckles> na outra. Mudaram absolutamente tudo ao redor e a rotina diária, mudou tudo e
<laughs> Com personagens novos, inclusive. <chuckles> Tipo a Emily em Paris, que agora acho que está em Roma, né. Nem sei mais onde a Emily está a essa altura.
Isso. É, Emily podia vim pra cá pra Cecília, Emily na Cecília. <laughs>
<laughs> Emily em Trapani, ia ser interessante.
Emily. Mas assim, essa coisa de resiliência, eu não sei e s eu não acho que tem a ver a ajuda de amigos não faz ninguém resiliente, eu acho que é uma pergunta meio torta, né. Resiliência é uma característica pessoal, intransferível, que você desenvolve sozinho, necessariamente, eu acho, na minha opinião. Se você depende de uma rede de amigos, ou ou ela é essen não só depende, mas ela é necessária pra você ser resiliente, você não é resiliente, você precisa de um grupo de pessoas.
Uhum. Sim. Uhum. Concordo, concordo. É.

Ah, então acho que os amigos têm o papel de despressurização, em geral assim. <chuckles> Eu acho que <clears throat> pra mim eu s como todo mundo, não nada especial, fico muito com pensamentos repetitivos e pensando tudo que pode dar errado, tã-tã-tã. E aí eu acho que você senta com um amigo e a primeira coisa que ele faz é uma grande piada com a sua noia, e aí se esvai todo o seu o que você estava construindo, toda a sua ou nem é sobre você, faz uma piada sobre qualquer outro assunto, eu acho que o humor é o que ajuda muito. Pra mim né, amigo
Uhum. Uhum. Sim. Eu acho também eu acho também, eu acho que quando a gente para de levar pode ser super sério, inclusive o que você tá passando. Mas quando você consegue ver pelo menos uma nuance de humor naquilo, parece que aquilo não vai te destruir mais.
É, sim. Uhum. Hum, sim. É, e e muita besteira também eu acho, às vezes, você está num assunto tão sério e alguém fala uma besteira sem tamanho, assim, e é engraçado e aí você você consegue s o a e tem essa expressão em inglês, snap out of it, como é que é s tipo sair
Né. Uhum. Uhum. Sim. Te tira daquele lugar, né, mas você é quase como se impulsiona pra fora daquilo, né.
Tira daquele la É, com um pontapé, um soco ou uma cócega. <laughs>
<laughs> Sim. Com certeza.
E aí, eu acho que é esse que é o papel, assim, dos amigos em geral. Eu acho que essa coisa de dar força, eh, é bom se sentir acolhido, mas eu acho que o humor acolhe de um jeito muito eficiente, assim, essa a leveza eu acho, ver a vida com leveza acho que ajuda em todas as situações.